Kalau dari aku pribadi
Apakah akan tera tertarik? <chuckles> Heeh.
Mhm mhm, kalau dari aku pribadi sih mungkin udah enggak ya Kak karena, itu yang terjadi sama keponakan aku yang lahir di gren gen alpha jadi, dia itu nggak suka nonton TV tapi dia itu suka nonton handphone atau tab, jadi betul-betul kayak matanya tuh nunduk mulu, lihat tab melulu, lihat handphone melulu, menurut aku tuh agak sulit ya tapi, kalau aku lihat itu adalah salah satu habit yang sangat jelek untuk fisiknya gitu karena kan, kalau nonton, eee, handphone atau tab itu kan dia harus nunduk ya Kak, yang mana nanti leher leher anak itu akan la semakin ke bawah gitu kan, sedangkan kalau nonton TV sebenarnya kita lihat ke atas atau ya biasa aja gitu tanpa harus, gimana-gimana kan? Jadi menurut aku juga dia i betul betul dan, eee, mata juga nggak gampang rusak sih kalau menurut aku ya kalau dari nonton TV ya, walaupun ya harus ada jarak, pencahayaan harus bagus juga, dan nggak boleh gelap-gelapan sebenarnya gitu kalau nonton acara TV ya untuk supaya mata tetep fit gitu, dan terbukti kan sama kakek neneknya anakku atau kakek neneknya keponakan-keponakan juga sebenarnya masih fine-fine aja gitu bahkan sampai sekarang ma ibuku masih bisa nonton TV gitu dengan jelas tanpa pakai kacamata.
Oke. Mmm. Iya iya iya. Mmm, i see. Betul betul. Oke, ada jaraknya juga ya, mhm. Mmm, oke. Oh oke berarti ini ya Kak, eee, apa, <sucks teeth> itu diantara kelebihan tadi ya dari acara, eee, berbasis TV gitu ya dibandingin gadget mungkin ya yang lebih merusak nih, nah, eee, kalau menurut Kakak nih, eee, it kalau TV itu kan juga ada prosesnya ya Kak ya, acara TV kayak misalnya ada iklan, nah mungkin itu kan hal yang bisa di kayak di-skip gitu ya yang mungkin bikin generasi sekarang tuh jadi lebih apa ya, cepet tuh dapet, eee, konten-konten yang mereka emang sukai aja gitu kan? <tsk> Nah menurut Kakak, eee, ada ini nggak sih Kak, ada cara nggak sih biar, eee, acara TV tuh bisa lebih apa ya m eee, berlomba gitu Kak dengan apa yang didapat di media sosial yang tadi instan-instan gitu Kak untuk generasi sekarang gitu?
Mhm, betul. Mhm. Mhm mhm. Ya ya ya. Iya ya, su eee, menurut aku sih coba perbaikin perspektif acara TV itu sendiri, bukan TV yang hanya berkomunikasi dengan penonton tapi cobalah untuk bisa menon penonton itu berinteraksi dengan acara TV karena biasanya, kalau acara-acara yang ditayangkan di TV itu agak sedikit terbatas ya dan banyak juga yang kayak karena, skip atau memang ya tidak boleh, padahal sebenarnya nggak relevan juga sih gitu.
Oh, iya. Mmm, oke.